Mhm mhm, kalau aku sih biasanya ada playlist tersendiri gitu sih Mas, di setiap suasana gitu kalau lagi
Mmm. Ini rileks apa semangat nih, playlist-nya?
Oh, dua-duanya ada aku, rileks ada, semangat ada, gitu. Nah, Kak
Oke. Mmm dah mmm nah, itu aku penasaran tuh, apa tuh, eee, playlist rileksnya itu apa coba? Pengen tahu aja g
Heeh. Oke, kalau kalau rileks itu di mode-mode yang aku pengen lebih kayak kalem, tenang, santai gitu. Jadi kayak, yang jazzy-jazzy gitu, atau kayak yang folk. <chuckles> Folk atau nggak indie gitu sih. Itu, bikin rileks banget kayak, eee, kayak duniaku tuh duniaku tuh, kayak santai gitu. Kayak
Heeh. Wah, Jessie J? Mhm mhm. <chuckles> Oke. Wow.
iya, lebih berjalannya lebih lambat gitu. Nah, beda kalau semangat mhm. Kalau semangat itu ya, yang tadi aku sebutin, kayak EDM atau nggak ya, yang apa ya, reggae juga aku kadang suka dengerin, gitu-gitu sih.
Wow, iya, betul betul betul. Wow. Mhm. Oh, kalau reggae malah buat semangat ya?
Iya, justru iya. Karena apa ya, beat-nya tuh kan asik, gitu loh. Jadi, bikin semangat, gitu.
Oke oke oke, oh. Oh. Iya iya iya iya sih. Wow seru juga ya. Mhm mhm, kalau aku
Mhm. Iya, terus kalau heeh, gimana?
kalau aku, playlist semangat itu mungkin, apa ya? <tsk> Kayak mungkin, eee, rock-rock gitu, kayak Bring Me The Horizon, Metallica, Red Hot Chili Pepper, Paramore, terus Avril Lavigne, terus, banyak banget. <chuckles> Iya.
Oke. Waduh. Iya iya iya. Wah, keren keren keren. <chuckles> Kalau disebutin, nggak nggak habis tuh Mas. Banyak tuh.
Iya iya, pasti, iya dan
Heeh, terus kalau misalnya nih, eee, Mas lagi kerja gitu, itu apakah tetap dengerin musik atau yang ngedengerin musik cuman pas lagi santai-santai aja?
Mhm. Mmm, kalau lagi kerja? Kebetulan kerjaku kan nggak perlu, apa ya, nggak perlu fokus yang s eee, lumayan tinggi gitu. Nah itu, aku sambil dengerin musik. Malah tambah malah tambah, apa ya, jadi fokus kalau aku, gitu.
Mhm. Mhm. Oke.

Setuju banget, kadang kalau kalau, Mas tadi, ngomongin mengekspresikan emosi gitu, kan, tadi bilangnya. Itu, aku langsung seketika teringat gitu, kayak pas, eee, apa namanya, kitab kita tuh, lagi sedih. Tapi, kita nggak mau, eee, orang-orang tuh, lihat kita sedih, gitu, kayak, eee, akhirnya t tapi di satu sisi, kita juga pengen mengungkapkan sedih, gitu. Terus akhirnya bikin status gitu, di sosial media gitu, dengan lagu-lagu yang sedih. Tapi, pokoknya yang seneng, gitu, biar, apa ya, <chuckles> kalau orang yang udah kenal aku lama sih, udah udah tahu gitu. Nah, kembali, ke i
Iya. Heeh heeh. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, <laughs> aduh. Haduh. Iya, oh, gitu, kamu sering ya, gitu, eee, apa ya, posting, posting kayak gitu. Terus, dikasih lagu sedih, tapi, eee, latar belakangnya bahagia gitu, biar biar dikomen orang, gitu kah?
enggak sih. <chuckles> Waduh, enggak gitu juga, sih, enggak kalau kalau sering, tuh enggak. Cuma kan, beberapa saat gitu, kayak, ya suka aja, kayak gitu-gitu. <chuckles> Iya, gengsi di atas segalanya. Oke.
Oh. Oke. <chuckles> Oke oke, bisa diterima. Mhm mhm, da iya, aku setuju juga, itu, ya
Hmm.
mungkin, juga dengan begitu, tuh, kayak apa ya, kita mengekspresikan, tadi ya, musti yang emosi gitu kan, beda-beda orang, ya kan? Ya ya, terus terus, apa?
Terus heeh. Betul, betul banget, iya. Tapi, aku juga pernah ada momen, di mana, eee, lagu itu benar-benar bisa ngeubah mood secara instan, gitu, loh, Mas. Kayak, yang awalnya tuh, terpuruk gitu, ya, kayak sedih, galau gitu. Terus, dengan dengerin lagu, tiba-tiba mood aku langsung, seketika langsung berubah jadi, seneng, gitu. Begitu pula sebaliknya, yang awalnya tu kayak, lagi bahagia-bahagia aja gitu, dengerin lagu yang sedih, mellow, gitu, tiba-tiba, suasana hatinya tuh, jadi, kayak ikutan mellow, gloomy, terus, kayak yang sedih gitu-gitu loh. Hmm, makanya
Mmm. Oke. Hmm. Iya, ya ya. Hmm. Mmm. Oke, oke oke oke, ya, istilahnya apa ya, feeling blue gitu, ya, pengen apa ya galau gitu, kan, kalau istilah, gaulnya kan, gitu, heeh heeh, terus terus?
Heeh. Bener, bener, bener banget. Iya, makanya menurut aku, kayak, eee, apa namanya, eee, lirik lagu atau lagu itu, eee, eh, perlu hati-hati banget sih, Kak, aku, gitu. <chuckles>
Hmm. Iya, ya, dan apa ya, kamu itu tipe orang yang pas lagi sedih itu, pengennya nge apa yah, mmm, dengerin lagu tuh, yang memang relevan gitu, terus, jadi gini, nih. Kan, ada tuh, kayak aku nih, kalo lagi sedih tuh, pengennya ya udah sedih, sedih sekalian, nangis, nangis ses apa ya, sekejer-kejer sekalian gitu, loh. Nah. terus, habis itu, setelah itu, selesai itu, langsung lega gitu. Nah, kamu, kamu tuh, tipe orang yang gimana, gitu?
Mhm. Mana, tuh? Heeh. Oh. Iya.